S kok bisa? <chuckles> itu kenapa, itu itu ceritanya kenapa bisa seperti itu? <chuckles> Heeh.
<chuckles> Tapi aku main, aku cau tahu cara mainnya. Aku nggak tahu, tapi aku inget, aku tahu cara mainnya gimana. Kalau tombol ini apa, kalau misalkan pilihan ini tuh bakal ke sini, pilihan ini bakal ini, makanya papaku bilang gini, "Emang kamu ngerti cara mainnya gimana?" "Ini ngerti nih, ini gini ini gini," padahal tulisannya Bahasa Arab loh, aku nggak tahu Bahasa Arab padahal. <chuckles> Jadi secara langsung tuh aku kayak ngulik sendiri gitu.
Oke. Eh. Oke. Eh. Ah. Oke, heeh. Either kamu ngulik sendiri atau memang ternyata kamu punya kemampuan, eee, mekanik ya, apa, kecerdasan mekanik yang yang yang yang berkaitan dengan dengan dengan itu tadi, eee, operasional komputer gitu kan ya. Nah, ini nih heeh, nah ini tadi harapan berdasarkan ini. Nah kalau pilihan karir atau misalnya harapan dari sisi misalnya
Mungkin. Eee. Iya, mungkin. Mhm.
gengsi keluarga atau misalnya soal keamanan finansial, itu gimana? Pernah ndak papa kamu kayaknya mengulik soal itu juga gitu.
Iya. Mmm. Kalau papaku enggak sih, maksudnya enggak enggak sampai kayak, eee, apa ya, saklek saklek tentang karir aku ya. Misalkan kamu aku aku harus gini gini gini, enggak sih. Cuma papa aku lebih nitip kayak misalkan, eee, "Di mana pun kamu kerja," gitu, eee, "kamu harus jujur," gitu. "Karena kalau kamu jujur"
Mmm. Mhm. Mhm mhm. Ya. Mhm mhm. Oke, wah, bagus banget ya, mhm.
"karir itu pasti gampang," gitu. "pasti ngikutin."
Betul. Hooh, iya iya iya iya iya iya. Jadi yang memang diharapkan bukan hanya se sekedar apa yang kamu kerjakan tetapi yang kamu dapatkan itu gimana kamu harus mempertahankan ya dengan kejujuran tadi itu ya Kak ya. Itu menarik sekali. Nah, kamu kira-kira kamu miki bisa nggak membandingkan ya, istilahnya gini, ada perbedaan yang khusus misalnya antara ekspektasi orang-orang tua generasi dulu ya terhadap anaknya, eee, di yang tinggal di kota mungkin dengan, eee, orang-orang yang orang tua yang tinggal mungkin di suburb, yang di pinggiran atau misalnya di kampung gitu? Soal pilihan karir anak ini, ada nggak perbedaan cara melihat cara mereka memandang gitu, soal pilihan karir?
Jadi lebih ke sana aja. Mhm. Mhm. Iya, bener. Heeh, heeh, mhm. Hmm. <clears throat> Mhm. Mhm. Heeh.

Ada sih mungkin perbedaannya karena aku punya temen yang memang, eee, secara karir pun dia kayak ini loh, kayak yang udah di pos-poskan oleh orang tuanya jadi misalkan kamu nanti sekolah di sini, nanti kuliah di sini, nanti lulus di sini, kerja di sini, sampai ke tempat kerjanya pun udah disediakan kursi oleh si orang tuanya gitu kan.
Ah. Ih. Mmm. Mmm. Wow, <chuckles> enak sekali, <chuckles> hmm, hmm.
Ada yang seperti itu, heeh. Karena mungkin mereka punya koneksi. Pertama itu. Ke-2 pun ya secara modal dia punya lah untuk ngasih ya pelicin-pelicin yang seperti itu gitu kan, nah mungkin ya itu sih yang namanya privilege khusus orang yang berada kan seperti itu, gitu.
Mmm. Hmm hmm. I iya. Iya, heeh, iya. <chuckles> Iya iya. Nah untuk yang di, eee, di kampung gimana menurut kamu bedanya heeh.
<chuckles> Kalau di kampung mmm, bedanya sih kalau di kampung memang, eee, nggak bisa ngandelin orang dalam ya. Jadi, eee iya lah bener, kan ada, yang punya udah di iya gitu nggak ada pilihan lain selain kerja keras aja udah, <chuckles>
<chuckles> Lebih natural ya, <chuckles> pokoknya apa yang kita punya kita survive, struggle dengan yang kita punya. <laughs> Heeh. <chuckles> Tapi pernah nggak kamu, eee, apa namanya, misalnya gini harapan pilihan karir. Biasanya kan kayak orang tua ya yang melihat, mungkin tidak terlalu melihat misalnya ya tidak terlalu belum terlalu melihat bakat anak misalnya atau apa, jadi orang tua khususnya di kampung lebih menyarankan mencari pekerjaan pilihan karir yang lebih stabil. Nah oleh karena itu mungkin bagi mereka yang stabil itu adalah PNS gitu loh. <chuckles> Gimana menurut kamu itu? <chuckles>
Gitu, hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Pasti. PNS iya, benar. Nah itu, eee, apa ya, nah itu kejadian sama temen aku sih bukan aku ya karena orang tuaku nggak nggak nggak memaksakan, tapi temanku dia bilang orang tuanya itu sampai, eee, rela buat ngeluarin uang sekitar dua ratus juta hanya untuk supaya anaknya jadi PNS, dan itu memang jadi PNS.
Hmm, oke. Mmm. Wow, hah? Benar itu? Ya ampun, sampai segitunya ya? Ya ampun.
dua ratus juta. Sampai segitunya padahal kalau dipikir pikir sama aku kan dua ratus juta, pikir-pikir, terus nanti masuk PNS, udah gitu dia nyekolahin SK, kan dapet SK tuh kan, SK-nya di ke bank-in buat dapet lagi duit Rp200.000.000. Lah terus ngapain kerja kalau misalkan masih ujung ujungnya harus bayar utang ya? Ya sampai segitunya loh. Ada memang karena mungkin ya kalau orang kampung tuh mungkin cenderung kayak punya p eee, punya gengsi mungkin ya. Kadang lebih gengsi orang kampung loh dibandingkan orang kota.
Ah hah. Gajinya? Heeh. Heeh heeh heeh. Iya benar, kok bisa sampai segitu ya ya? Ah.